Oye, fíjate que últimamente he notado que ya no me siento tan motivada en mi trabajo del día a día, ¿no? Ahorita tengo 2 trabajos, un trabajo que sí es de oficina, ¿no? Que tengo que cumplir un horario, que tengo ciertas limitaciones, y otro que empezando a crecer, ¿no? En, es un emprendimiento. Entonces, <swallows> últimamente, de unos meses para acá, he sentido que ya no
Ajá. Ajá. Okey.
ya no voy tan motivada al trabajo, y y no porque no me guste lo que hago, porque la verdad es que disfruto mucho lo que estoy haciendo, es algo que para lo que estudié y en lo que llevo bastantes años.
Okey.
Ah, hay algo que que ya no me está como llenando, ¿sabes? Y creo que tiene que ver a lo mejor con el que no es mío, pero, ah, no sé, hay algo que ya no me está dando como ese ese empujón que necesitaba todos los días, o esa, no quiero decir validez, pero como ese: "Estoy haciendo algo significativo", ¿sabes?
Okey. Claro, algo que te llenaba, ¿no?
Ajá.
Okey, entiendo, pues mira, es bastante común, bastante normal esta situación, pero no te preocupes, creo que no le veo como un poco de complicación a este tema, y creo que hay una una posibilidad de de solución. Pero para esto me gustaría tal vez saber un poquito más de de información. Eh, ¿qué parte de tu trabajo es la que crees que disfrutas más? Me comentabas que tienes 2, ¿no? Eh, en 1, pues, te sientes todavía como bien, pero en otro te sientes todavía como como que en sí y no, pero que, ¿hay algo que todavía te, pues, de de cierta manera te llama de ese trabajo?
Ujú. Sí, ah, mira, llevo muchos años, eh, siendo ya líder de un equipo, y me llena, va a sonar muy cursi, pero de verdad disfruto mucho ver crecer a mi equipo, y ver que que pasar cierta filosofía. Yo tengo una filosofía del trabajo que aprendí hace poquito, ¿no? Hace un par de años, pero yo no estoy obsesionada con mi trabajo corporativo, digamos. Sí me gusta lo que hago, sí trato de hacerlo bien, pero no es lo más importante que tengo, ¿no? Entonces, trato de pasar un poco como esa idea al equipo para que se sientan motivados por fuera, ¿no? Y que puedan hacer su trabajo bien, que entiendan que el trabajo es importante, pero que nunca puede ser lo más importante, ¿no?
Okey. Okey. Okey. Okey.
Y ahorita creo que eso, o o, <chuckles> a lo mejor tantos consejos o tanta dinámica que he seguido con ellos, y yo ahorita es la que estoy pasando como por ese, ay, ya no quiero estar aquí.
Okey, entiendo, ¿y y ya has intentado como en algún momento, pues, tal vez deslindarte de alguna responsabilidad que no sea al 100% tuya y que esté como compartida, con a lo mejor con alguien más?
Sí, pero no, la verdad es que la p por la estructura del trabajo no está tan fácil.
Ajá. Okey, entiendo. Y de esto que me mencionas que, pues, de cierta manera, te te gusta, te motiva, tal vez, este crecimiento de equipo, ¿qué es lo que valoras más como de de de este equipo?
Ujú. Su lealtad, creo yo, y no lealtad a ciegas, su lealtad me refiero a que me respaldan. O sea, que si hay algún tema, ¿no? Porque puede haber problemas, sé que tienen, o sea, sé que me van a respaldar. Mi mi jefe, digamos, es un estilo muy diferente al mío de liderazgo, entonces, de repente, como que no coincidimos del todo, y él ellos más bien tratan siempre como de avisarme, si yo no estoy, por ejemplo, en la oficina, salí a ver clientes, o lo que sea, siempre tratan de avisarme si algo está pasando. Entonces y eso creo que me lo he ganado gracias a que a que siempre he protegido también al equipo, ¿sabes?
Ajá. Okey. Okey, entiendo. Entiendo. Oye, y en cuestión de, digamos, de del lado opuesto, ¿qué es lo que te desmotiva hoy en día a, digamos, a este trabajo?
Híjoles, pues, podría ser Ay, que la ver la paga, pues obviamente no es tan buena, ¿no?, curiosamente, pero no es una paga muy buena, eh, y particularmente, mi mi jefe, como te decía, tiene un estilo muy diferente de liderazgo, y él trata siempre, o va a tratar siempre, de hacer esto que se le conoce en inglés como micromanagement. Entonces, siempre está atrás de ti. O sea, no
Okey, es válido. Okey.
Yo creo que no confía en el personal que tiene, y es algo super, eh eh, desgastante, porque, pues, de por sí uno siempre está a las prisas, ¿no? Siempre hay emergencias, siempre hay situaciones, y el estar explicándole también a él, te abre otro frente, que no debería de haber otro frente, ¿sabes?
Okey, entiendo. Y de este de esta situación, ¿tienes tiempo o apoyo para cambiar, digamos, esta rutina laboral?
¿Cómo que tiempo?
Ajá, digamos, a lo mejor, en alguna situación, en en cuestión económica, tienes, eh, vaya, como este espacio, este tiempo para poder, a la mejor, buscar otra situación laboral, o a la mejor, como, pues, vaya, como el poder buscar en en algún otro lado sin tener como tanto la preocupación de: "Es que necesito ya algo urgente".
Mm, de momento no, o sea, de momento no podría, eh eh, prescindir de este trabajo. Estoy tratando de construir algo que me permita, eh pues, tener únicamente un trabajo o solo un trabajo.
Okey, entiendo. Pues, mira, con todo lo que me mencionas, la verdad es que es es entendible todo lo que ahorita estás sintiendo, tal vez, esta desmotivación que, a su vez, pues, te genera como sentimientos encontrados de que a veces, pues, tienes motivación, pero luego <chuckles> se pierde. Como que todas estas situaciones son bastante entendibles, <swallows> y me gustaría darte unos consejos que a lo mejor te pudiesen ayudar. Creo que principalmente podrías como alinear estas tareas de, a lo mejor, eh, enlistarlas, y ver cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, y principalmente el tú saber si realmente es, eh, buena esta decisión de tal vez estar, eh, en este mismo lugar o a lo mejor emigrar a a otro diferente, ¿no? Igual también la parte de de tu de tu emprendimiento, la verdad es que creo que podría funcionarte, eh, como un ingreso extra, que por el momento eso es creo que lo que lo que intentas como, eh, d d hacer con este emprendimiento, y que a lo mejor en un futuro, pues, te pueda dar como unos ingresos ya fijos, y de cierta manera, pues, que ya sean como tu ingreso principal. Pero creo que ahorita, por el momento
Okey. Claro, justo, justo lo que estoy buscando.
Okey, entonces, mira, po por el momento a lo mejor podrías lo que podrías hacer es en caso de de q de detectar como alguna actividad, alguna, eh, pues vaya, alguna situación que que de cierta manera no te agrade, que pues, ya no te sientas cómoda, a lo mejor el poder buscar, eh, la opción de de cambiar de trabajo sin sin tal vez de, hacerlo con una urgencia o buscarlo como apresuradamente, sino darte como este tiempo necesario para buscar un un empleo tanto mejor, eh, en cuestión laboral, en cuestión tal vez de paga, que era lo que mencionabas que, pues, de cierta de cierta manera te desmotiva, creo que te podría funcionar para tratar de, pues, de encontrar a la mejor otro sentido, otra motivación en otro trabajo que a lo mejor dependa de de de la misma área, pero que, pues, de cierta manera el cambiar tal vez de, a la mejor la personas que ves, a la mejor de de la situación, de a lo mejor de la empresa y de otras situaciones, a lo mejor te pudiese funcionar un poquito a a tratar a lo mejor de aclarar un poquito tus ideas, a lo mejor te ayuda a tener como un poquito más de empren de de ideas para tu emprendimiento. Entonces, podrías, a lo mejor, eh, buscar como algunas alternativas que que te convengan, tanto en la parte laboral como en la parte personal. No sé qué te parezcan estos.
Claro. Oye, sí, fíjate que no lo a ver, como que lo estructuraste muy bien, entonces, creo que podría podría funcionar justo para yo también darme una idea y no quedarme estancada, ¿no crees?
Claro, tomarlo como un como un cierto respiro, el tal vez el el no estancarte tanto en este lugar que, pues, de cierta manera, no tienes tanta motivación. A lo mejor buscar otro lugar en donde tengas esta motivación, que tus ideas empiezan como a fluir, que tal vez la parte creativa empiece como a a surgir, a tener como nuevas ideas y, pues, te ayude tanto en la parte de tu trabajo fijo, como en, eh, tu emprendimiento, que de cierta manera es lo que buscas, ¿no? Tener, a lo mejor unas ideas un poco más frescas, de cierta manera que te ayuden a tener, pues, clientes nuevos, que te ayuden a a generar ingresos, que en un futuro, pues, se vuelva tu ingreso principal. Entonces, a lo mejor podrías buscar como esta parte, eh, a a través de analizar los pros y los contras de de estar como en este en este lugar que ahorita me comentas que, pues, ya no tienes esta motivación y no encuentras como un sentido a al ir.
Claro. Claro, es que sí tiene tiene mucho sentido, al final creo que eso va a ayudar a a yo tener una estructura clara, a no depender tampoco, a lo mejor, de factores externos, sino de poder yo controlar también mi mi motivación, que al final es válido también, creo, pues, de repente, estar un poco afectado por por cuestiones, eh, internas, ¿no? Sin embargo, creo que es importante primero considerar
Ujú.
tus intereses, tus ver qué es exactamente lo que te motiva, y entonces, probablemente, pueda regresar a ser una jefa, digamos, motivada también.
Claro, e es esa es la parte, ¿no? También el encontrar una motivación externa, una motivación extra que te pudiese ayudar a a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Y creo que, eh, tal vez, el cambiar un poquito de esta de estos aires, de esta de esta situación, pues, a lo mejor te ayuda a tener una motivación muchísimo más grande, y que te ayude a a tener como mejores herramientas en un futuro.
Correcto, fíjate que sí, me gusta, me gusta, me gusta, y eso, ¿tú crees que también eso, por supuesto, me ayude a a controlar otra vez y a poder motivar a mi equipo?, ¿no?
Claro, independientemente de del trabajo, el motivar a través de la motivación, pues, básicamente es, mm, te motivas tú, motivas a los demás a a realizar un trabajo adecuado, de cierta manera mejor, que a lo mejor tengas otras, eh, áreas de oportunidad que puedas mejorar, y creo que te funcionaría para tener como un equipo más sólido, mejor, y, pues, de cierta manera, a lo mejor e el ambiente laboral cambia y, pues, de cierta manera se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Motivación, encuentras un sentido, le tienes como más ganas, lo lo expresas como a tu equipo, tu equipo lo acepta y, pues, ya, se vuelve como algo, mm, positivo.
Y justo lo siempre dicen, ¿no? Que que es más fácil motivar con el ejemplo.
Exacto, justamente.
Ay, pues, muchas gracias por tu tiempo, de verdad espero que esto me pueda realinear en algunos aspectos, y que pueda regresar a ser también esa persona motivada que buscaba motivar a otros.
No, no es nada, yo encantado de ayudarte, y espero que te funcione. Hasta pronto.
Gracias.